Evet, yani, eee, o yüzden de, eee, gerçekten, eee, ben galiba biraz da, hani, korkutuyor olmasın nın yanı sıra kabul de ettim galiba çünkü onsuz yaşamayı da çok, eee, göze almak istemiyorum aslında.
Hı hı. Hımm. Bağımlı olduğunu kabul et ettin yani, hani, eee, onsuz artık, eee
Evet, yani, bence herkes bağımlı. <chuckles> Akıllı telefon olan herkes, eee, bağımlı diyebilirim yani öyle düşünüyorum yani en azından ben.
Hı hı. Eee, peki bir soru daha soracağım. Bu, eee, yapay zekâ şu anda, eee, tamam, eee, teknoloji çok ilerliyor. Yapay zekâ da günden güne, eee, gelişiyor. Eee, s bu, eee, dolandırılma durumları, eee, haberleri falan, eee, da görmeye başladık sanki, eee, birkaç haberde. Acaba, eee, aile arasında bir, emm, şey diyorlar, bir şifre koy koyun kendi aranızda. Buna nasıl bakıyorsun? Yani bu k tür haberlere, eee, nasıl, eee, ne na ha nasıl düşünüyorsun?
Evet. Hı hı.